そうですね、なんかそれこそ合わせる合わせないの話でいくと、なんかその、協調性みたいなところで合わせるところも、必要なのかなとは思うんですけど、ただ流行みたいなことに関しては、もう別に
うん。 うんうん。 ええええ。 ふーん、確かに。 うんうん。
それこそ大人同士なんで
うーん、確かに。そうですよね。
気にしなくていいのかなって思ってますね。
うんうんうんうん。そうですよね。確か大人になると流行を気にする場面っていうのも、自然と減っていっているのかもしれませんね。
うん。 そうですね、あと何て言うんですかね、その、高校の友達とか大学の友達とかって、何となくそのそれこそファッションとかの話でいくと、好きなものが似てる子達が集まるというか
うん、うん。 はい。 うんうん。 うん。 ええ。 あっ、言われるとほんとにそうですよね、確かに。<chuckles> うん。
そうですよね、なんかま、趣味とかにしてもそうだと思うんですけど、なんか似てる友達が集まって複数人でこう固まるから、その中で流行ってるものって、ま、それこそ自分が好みに合ってたりとかして、それでこう流行がこう盛り上がってくみたいなところもある気がするんですけど、そのなんか大きな流行の波じゃなくて、グループそれぞれのグループ。っていう。ありますよね。なんかそう思うと、会社とかに行くと仲いい社員とかも言っても、そのほんとに服とか趣味とか結構バラバラ。
うんうん。うん、そうですね。 うんうんうん。 うん。 うん。 ああ、確かに。うんうん。 うんうん。グループ内の流行りみたいなのありますよね。<chuckles> うんうん。 うんうん。 うんうん。 うん。

そうですね、やっぱり子供だと良くも悪くも周りが気になりますもんね。
ふーん。 うんうん。 そうですよね、判断の基準が周りに合わせてっていうか、ね、流行はしてるからみたいな。
うん。 そうですね。大学とか。うん。人がたくさんいるところにいると、やっぱりそうですよね。
うん。 そうですよね。でも今は今で結構 SNS とかで流行とかありませんか？なんか今だとラブブとかね。<chuckles> ね、うん、めっちゃいい。かわいい。うん。そういう時って合わせやっぱり自分の価値観に合うかどうかですか？今の SNS は、流行の。
うん。うん。 うん。 そうです。ああ、ラブブとかね、人気ですよね。可愛いんですよね、うん。 うん。 そうですね、なんか、ま、流れてきたものを、ま、見つつ、特にそうですね、なんか流行ってるから買うとかもしないし、だからといって、その、頑なに拒否することもないしっていう感じですかね。
はい。 うんうん。 見つつ。 うんうん。 はい。 ふーん、柔軟になったということなんですね。
うん。ま、なんかその結局乗り遅れの不安流行に乗り遅れる不安とかも、その流行りに乗ってるじゃんって思われるのが恥ずかしいとかも、なんかその価値観的には一緒な気がして、周りにはい、周りにどう思われるかっていうことに、フォーカスしているのかなって思っていて。
なるほど。 うん。 うんうん。 はい。 うんうん。 <chuckles> 複雑な、うん、ああ、確かに、そっか。 うんうん。 うーん、そう言われると確かにお話伺っているとそう思いますね。
うん、なのでやっぱり、ま、自分がいいか、よくないかっていうだけで、判断するようになりましたね。
うん。 うん。 うんうん。 ああ、なるほど。ああじゃ、職場とかってまた違う人間関係だと思うんですけど、そういう時も合わせるべきかとか、自分を通すかって迷ったりしますか？
うん。 はい。

あの、まず率直にお聞きしたいんですが、流行を追う人と自分を貫く人っていますけど、あなたってはどっちのタイプでしょうか？
そうですね。 なんかこう一言で言うの難しいんですけど、どちらかって言われると多分自分流を貫く派ですかね。はい。うん。
うん。 そうなんですね。具体的になんかそういうエピソードってありますか？
そうですね、なんかその、まず大前提なんですけど、自分の、この好みとかスタイルみたいなものを貫きつつ、こうなんか
うん。 ええ。 はい。 うんうん。
妥協妥協というか、ちょっとこう柔軟な部分で流行を取り入れてもいいし、取り入れなくてもいいみたいなスタイルなんですよね。はい。
うんうん。 ああ、なるほどです。ええ、それは例えば、服装とかのお話ですか、それ以外もですか？
うん。 そうですね、流行っていうと、まあ、服とかになると、ま、なんかそれこそ10代の頃とかの方が、むしろ「流行には頑として乗らないぞ」みたいな、タイプではあったんですけど、ま、流行に乗らないっていうより、今思うと、なんかどちらかというと
うん、やっぱ服ですかね、うん。うん。うんうん。 うんうん。 あ、そうだったんですね。 うんうん。 うんうん。
流行の、一番本流のところには乗らないぞみたいな
うんうん。 あ、なんか後からは乗ってもいいみたいな感じですか？
感じでした。 うん、なんというかその、例えばファッションって、すごく一番人気で、みんなが
うん。 うんうん。 ええ。